Oke, berarti, yang mulai membuat, buku ini jadi apa ya, bahan untuk Kakak bersosialisasi dengan teman adalah Harry Potter ya? Ternyata ada teman yang suka Harry Potter juga. Itu Harry Potter juga kan lumayan, wey, lumayan apa ya, lumayan panjang ya ceritanya. Emang, eee, itu masih, relevan sih buat anak SMP kan ya, dari segi cerita, banyak, eee, yang bisa diimajinasikan juga. Ya cuman, eee, nggak yang kayak anak kecil banget sih. Eee, terus saat itu nih, Kak, eee, boleh cerita nggak, pas SMP ini, biasanya Kakak bukunya beli kah? Atau dari perpustakaan, atau saling pinjam sama teman, atau gimana tuh?
Iya betul, Harry Potter tuh. Kalau dulu tuh, pas SMP aku lebih sering pinjam, pinjam ke perpus kalau enggak ke teman. Nah, karena pas itu tuh, ada, kebetulan, eee, ibu aku ya, yang, ngerasa kalau baca buku, selain buku pelajaran itu kayak ngapain sih? Kayak gitu loh, Kak. <chuckles>
Oke, berarti ada, semacam sedikit penolakan dari orang tua ya, kurang mendukung ya. Mungkin orang tua maksudnya banget apa, baik sih, Kak, kayak misalkan takutnya, eee, kalau anak baca buku di luar buku pelajaran, eee, jadi terlalu asik gitu ya, pelajarannya jadi kurang mengikuti. Sebenarnya, baik maksud orang tua tuh. Nah, terus sa saat itu, berarti Kakak lebih memilih untuk pinjam di perpus ya, oke. Masih ingat nggak, Kak, mungkin buku yang Kakak pinjam, sa eee, pas SMP itu, yang masih, eee, membekas di ingatan, Kak, "Oh ini, bagus banget!" Jadi membuka, lebih menambah ketertarikan Kakak soal membaca buku nih?
Iya benar benar banget. Ya, mungkin. Betul banget. Iya.